Naku, alam mo sa totoo lang talagang, ah, napakahirap talaga para sa akin, 'no, ah, kahit ako gustong-gusto ko ng maging normal. Yung 'pag ano, 'pag nabiyahe ako o or pagpunta ng mall kahit sa church, ganun, talagang, ano, namimiss ko na yun yung ganon yoong, ah, yung normal lang na, ano, na pagbibiyahe. Kaya naku, maraming salamat sayo, ha, sa binigay mong payo sa akin oo, huwag kang mag-alala sige i-try ko makapagpa-check-up para sa gayon eh matanong ko kung ano talaga yung pupuwede sa akin, ano mm. Kaya naku mm, maraming salamat sayo ha, at patuloy kang nandiyan-diyan para makinig kung ano man yung problemang, ah, hinihinga ko sayo at nandiyan ka para ako'y payuhan kaya naman maraming maraming salamat talaga sayo malaking tulong at malaking bagay ka sakin.
Mhm. Mm. Mhm. Ye. Mhm. Maraming salamat din sa iyong pagtitiwala at paalam.

Yung kapag ka maraming tao kasi naano ko na 'yun, eh, nararamdaman ko na, na pagka gano'n paulit-ulit na, ganun pa rin ang pakiramdam ko kapag ka dumadami na 'yong tao, eh, parang alam mo 'yon nasusuffocate ako na para bagang parang nandidilim 'yong paningin ko ganon, ganon yung pakiramdam ko, do'n, 'yun, ah, dun ako nai-istress na, alam mo 'yun, yung gusto mo ng makabiyahe, ng matagal, ng maayos, ng matiwasay, eh, hindi mo na magawa parang, 'eto lately nagiging ganon na parang, nagpapanic ako ganon, parang wala naman akong iniisip kaya lang, hindi ko alam kung bakit din na nagkakaganito kapag ka bumibiyahe ako, dati-dati naman hindi, ah, kahit nga ako lang mag-isa nakakabiyahe ako minsan kasama ko pa yung anak ko dati nung maliit okey naman, pero nitong ano mga nag-ano ko, mga nag 40's 'yan, dami ko na nararamdaman.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okey, so parang ano 'no, ah, kung susumahin, yung mga nararamdaman mo na 'yan, eh, may koneksyon din talaga sa edad, 'no sa, ah, sa edad na siyempre nung nag 40 ka, eh parang ngayon lang 'no, na, ah inaatake ka ng ganyang sakit 'no? Ah, ano yung parang usually na ginagawa mo kapag ano, 'yung magbi-biyahe ka na o yung 'pag nasa biyahe ka, eh, siyempre 'pag ganyan lat talagang lupaypay ka 'di ba? So, may mga nagagawa ka bang paraan para paghandaan yung paglalakbay mo ganun?
Ano meron akong ano, ah, yoong katinko, white flower 'yan, 'yan yung mga pinupunas-punas ko 'tas ginagawa ko dinidiinan ko yung sikmura ko, para kahit pa'no kumalma ako tapos, ah, ino-o inaano ko close open yung mga kamay ko, parang alam mo yung pinapakalma ko yung sarili ko, ganun, oo, kaya lang kasi minsan talaga, ah, parang hindi rin siya nagiging effective parang alam mo 'yun, yung nai-istress na ako kasi gusto kong magbiyahe ng ano ng walang nararamdaman yung normal lang ba, nainggit nga ako dun sa mga senior na 'yun ha, pero normal lang sila nakakapaglakbay, na kung makikita mo talagang ano lang sila tahimik lang sila ako hindi, hindi talaga ako ma sa upuan ko, lalo't kapag marami ng tao parang, hirap na hirap na akong huminga, eh, ang bus naman 'di ba aircon naman so, parang iba, iba talaga yung pakiramdam ko, ganon.
Mm. Oo. Mhm. Mm. Mhm. Yes.

Minsan lang kasi, ah, minsan lang kasi sa loob ng 1 taon kami mauwi ng Bataan. So, mga kapag ka occasionally lang. Ah, ang biyahe kasi ng, ano, ng mula Cavite hanggang Bataan, eh, umaabot minsan ng mga 6 hours kung hindi traffic. Kung traffic naman, eh, minsan umaabot din ng, ano, ng mga 7 hours kapag traffic don sa may Bulacan, o pa-pa-pa-panga yan, Pampanga, Bulacan. So, umaabot talaga ng 8, ano, 8 hours kapag ka ganon. Eh, parang alam mo yoon, ah, kapag ka yoong nararamdaman ko yun, parang ano na su-suffocate ako, parang kinakapos ako ng hinga. Ganun.
Mhm. Okey. Hmm. Mhm. Nako, oo, mahirap nga yan, 'no, eh, sinong mga kasama mo kapag, ano, nagbibiyahe ka?